Also, ich habe 'n Thema, ähm, und ich brauche da offensichtlich Unterstützung, weil ich also, anders ich habe totales Chaos an meinem Arbeitsplatz, ne? Also wirklich, ich habe ich habe sogar 2 Büros im Haus, äh, und in beiden sieht es aus, als wenn 'ne Bombe eingeschlagen hätte, weil ich also ich habe auf der einen Seite das Gefühl, ich komme nicht dazu aufzuräumen, auf der anderen Seite, wenn ich mir die Zeit nehmen möchte aufzuräumen, habe ich gar keine Lust, weil's so überwältigend ist. Und gleichzeitig merke ich aber, wie wie das Arbeiten in diesem Raum keinen Spaß macht, ne? Und es gibt also k ich vor allen Dingen, wenn ich mich daran erinnere, wie die Räume ausgesehen haben, als wir sie eingerichtet haben, oder wenn wir dann mal aufräumen ich muss immer in der Wir-Form sprechen dann merke ich so richtig so 'n Wohlfühlfaktor. Man kommt da gerne rein, man arbeitet gerne, aber jetzt ist es chaotisch. Es ist eigentlich ne Kata es ist 'ne Rumpelkammer geworden.
Mhm. Ja, okay. Aha. Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Okay, gut. Du hast jetzt gesagt, ähm, du musst in Wir-Form sprechen, das heißt, du bist da nicht alleine dran beteiligt an dem Arbeitsplatz, äh, Chaos und auch an der Arbeitsplatzordnung.
<laughs> Also wenn es nach meiner Frau geht, dann bin ich allein verantwortlich für das Chaos in diesen Räumen, ähm
Und sie für die Ordnung. <chuckles>
Ja, genau, und das also da würde ich zum Beispiel, ich würde niemals jemanden an meine Papierberge lassen, ähm. Also, ich bin beruflich sehr sehr viel mit Dokumenten, mit Akten beschäftigt, ähm, und da ist also ich will nicht sagen, dass da 'ne Ordnung drin ist, aber zumindest weiß ich, wo was liegt.
Okay, ja. Mhm. Mhm.
Ähm, und wenn da jemand dazwischen grätscht und anfängt, mir das irgendwie wegzusortieren, dann habe ich auch echt 'n berufliches Problem, ne, weil ich muss halt regelmäßig auf diese Dokumente zugreifen können. Ähm, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht einfach alles digitalisiere. Ähm, das Projekt habe ich mal angefangen, musste mir dafür einen einen schw wirklich schweineteuren Dokumentenscanner zulegen und habe dann also bestimmt 5, 6 Tage damit verbracht, erst mal nur zu scannen, wie 'n Wahnsinniger, alles nur reinschieben reinschieben reinschieben. Und ich habe gemerkt, irgendwie wird's es wird nicht weniger. Es wird einfach nicht weniger, sobald der Postbote da war oder irgendwelche Akten, ähm, Akten
Okay, mhm. Ja. Aha. Ja. Ja. Okay.
äh, Schieber wollte ich jetzt grad sagen äh, Transporteure. Ja, ist das wieder da? Es ist wieder da?
Mhm. Mhm. Okay, also es geht jetzt hauptsächlich um so äh, um das physische Chaos, gar nicht so sehr. Also, findest du dich noch zurecht? Findest du die Akten, die du brauchst? Oder es ist einfach physisch zu viel?
Äh, es i so mal so, mal so. Also klar, ich finde schon irgendwann das, was ich brauche, aber es hat sich mittlerweile auch 'ne S also die Situation hat sich so verschärft, dass selbst ich suchen muss, ne? Und das sagt mir eigentlich: „Ey, du musst du musst das jetzt lösen. Eigentlich musst du dir de mal die Zeit nehmen, das hier alles wieder in Ordnung zu bringen." Und ich habe das Gefühl, ich finde diese Zeit nicht.
Ja. Okay, verstehe. Was ist denn sonst da noch so, äh, los auf deinem Schreibtisch? Also geht's da wirklich nur die Dokumente? Kannst du mich auch so 'n bisschen kurz mitnehmen? Wo steht der Schreibtisch? Ist der irgendwie im Schlafzimmer integriert oder w oder ne, also wie sieht das so aus?
<chuckles> Mhm. Ne, ne, also wir haben schon extra Räume. Das sind also nur Räume, die als Büros, äh, quasi dienen bei uns im Haus. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe offensichtlich seit meiner Jugend noch 'n ganz kleines anderes Problemchen. Ähm, <chuckles> i ich ich s ich sammel Elektronik.
Okay?
Also alles, was irgendwie mit Elektronik zu tun haben könnte. Das heißt, ich habe bestimmt 50 verschiedene Stromkabel. Ich habe ich habe noch alte Geräte, die man eigentlich überhaupt nicht mehr nutzen kann. Ähm, und wenn ich t tatsächlich gerade hinter mich gucke, sind da gefühlt 10 Boxen, die aber ordentlich verstaut sind, die voll sind mit irgendeinem Schrott. Und jetzt kommt's. Meine Frau sagt immer: „Ja, hier brauchst du nicht mehr, fasst du nicht an.“ Sie hat da irgendwie so 'n Marikono-Trick. Sie sagt: „Umarme es und sage, äh, ob du noch irgendwas dafür fühlst." Tue ich nicht. <chuckles>
Wow. Mhm. Okay. <laughs> Ja.
Also tue ich nicht tatsächlich. Jetzt kommt das große Aber. Es gibt immer mal 'ne Situation im Jahr vielleicht ein, zweimal, da sagt dann meine Frau: „Mist, ich brauche das und das Kabel, um irgendwas anzuschließen. Wo kriegen wir das denn jetzt her?" Und ich sage: „Sekunde mal, ich habe da was." Und ich hab immer eins.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Und das bestätigt mich natürlich auch in meiner Sammelleidenschaft.
Ja, ja. Hm, also, lass uns mal kurz vielleicht sogar direkt auf die auf auf die Kabel eingehen. Ist das dann aber so, dass du jetzt dann, ne so 'n Kabel hat ja normalerweise 'n bestimmten Anfa 'n bestimmtes an ein bestimmtes Ende und 'n bestimmten Anfang, ne? Stecker, je nachdem, wofür das jetzt, äh, gedacht ist. Hast du das dann auch mehrfach in der gleichen Version oder ist das dann wirklich nur ein Kabel pro, äh pro Art?
Mhm. Ja. Hm, nö. Nö, nö, nö. Also, ich glaube, ich habe verschiedene Kabel auch mehrfach, glaube ich. Ähm, weil man ja unter Umständen auch dann 2 davon brauchen könnte in irgend 'ner Situation.
Mhm. <chuckles> Okay, gab's die Situation wirklich schon mal, dass man zwei gebraucht hat?
<laughs> Oh, ich ich, also, i ich möchte da ehrlicherweise also, ehrlich möchte ich da gar nicht drauf antworten. I wenn wenn du mich dazu zwingst, muss ich sagen: „Also, ich weiß es ja“. In der Theorie könnte ich mir 'n blauen Müllsack nehmen und könnte den ganzen Mist wegschmeißen. Weil wenn wir dieses Kabel jemals brauchen sollten, könnte man zu einem Actionmarkt fahren und sich das da kaufen und dann hat man das für 'n Euro gekauft und fertig. Ich weiß das, aber ich kann mich nicht trennen.
<laughs> Mhm. Ja, vermutlich ja. Mhm. Mhm. Gäb's denn 'ne Möglichkeit, ähm, habt ihr 'nen Dachboden oder 'nen Keller?
Ta also Dachboden tatsächlich, ja, und da ist nichts von mir, ne? Also da findest du gar nichts von mir. Da ist meine Frau Herrin drüber und ich habe das auch schon mal angesprochen. Ich habe auch schon gesagt: „Hey, pass auf, ich sortiere das jetzt ordentlich weg in Boxen und dann packen wir's auf den Dachboden“, und dann hat sie hat sie tatsächlich zu mir gesagt: „Also, dadurch, dass das eh alles Müll ist, hat das aufm Dachboden nicht zu suchen.“
Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Okay gut, aber sie fühlt sich auch gestört im Arbeitszimmer dadurch oder oder ist das so gar n stört Sie das gar nicht?
<laughs> Doch doch, tatsächlich. Ähm, es ist also auch so, dass ja, dadurch, dass wir auch so Massen bewegen, habe ich das Gefühl, ne? Gerade was so Dokumente und diesen diesen ganzen Schrott angeht, ist es natürlich so, dass man dann schon mal was in einen anderen Raum verschiebt, um da irgendwie sich Platz zu schaffen, ne?
Mhm. Ja.
Äh, ich sage mal jetzt so, in meiner perfekten Welt haben wir komplett clean desk, wie man das heutzutage so schön ausdrückt, ne? Und ich ich bin auch immer wieder kurz davor, zu sagen: „Weißt du was, einfach Müllsack auf und jetzt kommt alles weg, was hier rumliegt.“ Einfach alles wegschmeißen. Ähm, mir fehlt so dieser eine Impuls, der sagt, macht das jetzt.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, du hattest es vorhin gesagt, es fehlt dir die Zeit oder du hast das Gefühl, du hast die Zeit nicht ähm, was frisst denn sonst so deine Energie oder deine Zeit auf an so 'nem normalen Tag, sagen wir mal?
Mhm. Ja. Ähm, zu A Arbeit, ne, also einfach Arbeit tatsächlich. Also, ich gehe ins Büro, was weiß ich, morgens ab ab 7:30 und ich verlasse es im Regelfall so um 17:00, 18:00 wieder.
Mhm. Mhm.
Natürlich zwischendurch auch zum Essen und Aufstehen, ne? Aber das ist so meine Regelarbeitszeit, ähm, und wo ich dann auch wirklich dann um um 18:00 sage, jetzt möchte ich eigentlich das Büro auch nicht mehr sehen von Innen. Jetzt reicht's auch irgendwie, ne?
Ja, klar. Also, wenn du Büro sagst, meinst du jetzt dein Home-Office?
Genau, ganz genau. Ja.
Mhm. Okay, hm, wäre das für dich denkbar, dass du sagst ähm, weil es scheint dich ja doch schon enorm zu stören, ne, und du musst da, du du verbringst da ja sehr viel Zeit jeden Tag in in dem Büro. Wäre das für dich denkbar, dass du sagst, du machst, ähm, während deiner Arbeitszeit irgendwie zwischendurch mal so Mini-Pausen, wo du sagst ne, also selbst wenn sich dann die Arbeitszeit vielleicht insgesamt nach hinten raus 'ne 1/2 Stunde länger streckt, aber dass du dreimal am Tag mit 10 Minuten Aufräumpause machst, wo du das ganze Thema mal angehst, aber eben in so kleinen Schritten?
Ja. Mhm. Mhm, ich finde die eigentlich gar nicht schlecht die Idee. Ähm, es gibt wirklich zwischendurch auch immer so Phasen, wo ich auch gerade nichts tun kann, wo ich warten muss ähm, wo wo man dann natürlich irgendwie sitzt und denkt: „Okay, was machst du jetzt?“ Handy raus, bisschen TikTok gucken und dann dann sind die 10 Minuten ganz schnell um. Ähm, aber grundsätzlich, dass ich auf die Idee gekommen bin, das ganze Thema genau da anzufassen, ähm, bin ich ehrlicherweise noch nicht, ne? Ähm b bleibt natürlich auch noch immer so dieses dieses Gefühl von: „Ich ich w ich will euch liebe Kabel ja eigentlich gar nicht alle wegschmeißen, weil ich habe euch alle so lieb und ihr seid so schön bunt!“ und <laughs> ich weiß, das klingt so das kann man auch ich glaube, das können manche Menschen gar nicht nachvollziehen, ne, aber es gibt halt auch so so Geräte, bei de also da hat mein Sohn kam letztens zu mir und sagte: „Ähm, haben wir eigentlich sowas wie 'n CD-Brenner?“ Und ich sage: „Was willst du denn mit 'nem CD-Brenner?“ Dann sagte er: „Ja, ich habe eine eine DVD, die muss ich mal kopieren“. Also keinen Film, sondern irgendwie so 'n so 'n Datenträger. Dann habe ich gesagt: „Ja, ja, da irgendwo in den Kartons, da ist einer.“ Und das ist dann immer so diese Bestätigung und wo
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. <laughs> Ja. Ja. Mhm. Ich wollte grad sagen, ja, ja.
aber das ger
Das ist natürlich dann auch schön. Also, wenn's noch genutzt wird, dann wär das auch tatsächlich doof, das wegzuwerfen. Also grad 'n CD-Brenner, ich weiß gar nicht, ob man den heute noch kaufen kann, aber wenn, dann wahrscheinlich jetzt auch nicht für 'n Euro im Action, ne? Also das ist natürlich dann schon ähm, die Sachen, die noch mal genutzt werden, ja, wieso sollte man die wegwerfen? Das de ich kann das nachvollziehen. Die Frage ist, müssen die sichtbar in deinem Büro platziert sein oder kannst du irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, wie wie viel Platz ihr da noch habt, aber gäbe es vielleicht sogar die Möglichkeit, da zusätzlichen Stauraum irgendwie, ähm, sich entweder frei zu räumen oder sich tatsächlich noch 'n Regal hinzustellen?
Ja. Mhm. Ja und und genau Ja, und genau hier gebe ich die Schuld meiner Frau sehr deutlich. Ähm, dadurch, dass wir, ähm, offensichtlich, also wir in Anführungszeichen, offensichtlich Fans von Ikea sind, haben wir natürlich nur offene Regalsysteme, die, ähm, super schick aussehen. Aber ich habe das auch schon 'n paar Mal angesch also ich habe auch schon gesagt, äh, t b da wird's doch wohl Türen für geben oder so, damit man diesen das d halt so nicht sieht. Ähm, tatsächlich haben wir recherchiert, es gibt die und wir haben tatsächlich auch einen Schrank mal mit solchen Türen versorgt. Das müsste man konsequenterweise mal mit allen machen, ne? Dann nimmst du zwar diesen Style aus der ganzen Geschichte so 'n bisschen raus, aber aus meiner Sicht hat das auch im Büro mit m also mit mit Stil gar nichts zu tun, ne? Also die Türen du hast recht, ne? Das kann alles blickdicht gemacht werden und dann sähe es auch ganz anders aus.
<laughs> Ja. Mhm. Ach so, ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm, das wäre schon, ähm, das wäre auf jeden Fall 'ne Maßnahme. Ähm, man kann auch 'n Zwischending wählen, wenn das wenn das eurem Stil eher entspricht, dass man sich so 'n so 'n Vorhang davor macht, der so semi-transparent ist. Das gibt auch noch mal so deckt das so 'n bisschen ab, ne? Ähm, und dann wär die Frage, ob man's wirklich mal angehen möchte und vielleicht die doppelten oder zumindest die dreifachen, ähm, Kabel auch dann doch mal sich von dem einen oder anderen verabschieden möchte. Ähm, man kann sich auch so 'ne Box holen, ähm, entweder so 'ne Box, wo schon Löcher drin sind oder man macht sich Löcher rein dass man dann immer das Kabelende raushängen lässt, dann ist das auch super organisiert und schnell griffbereit. Ähm, also da gibt's schon viele Möglichkeiten, vielleicht das 'n bisschen praktischer zu machen und und also 'n bisschen übersichtlicher zu machen und ähm eben, dass das einen nicht so erschlägt, dann so 'ne Box voller Kabelchaos.
Mhm. <laughs> Oh. Ja. Oh, die Idee finde ich gut und ich habe tatsächlich sofort 'n Bild von 'ner Box im Auge, womit man das gut machen könnte. Ich muss glaube ich gleich noch mal zur Action.
<laughs> Na los geht's. Ja. Und dann, äh ja
<laughs> Ja, es ist Irrsinn, ne? Es ist also aus ma es ist halt wirklich auch zum Irrsinn geworden irgendwie, ne? Also, weil ich habe auch das Gefühl, ich habe 3 Söhne, und einer davon wird gerade zu so einem Technik-Nerd und der fängt auch damit an, ne? Und da oh, da graust es mir vor, ähm, dass wir das dann quasi doppelt alles haben.
Oh. Ja. Mhm, mhm. Da wär's natürlich dann gut, äh, dass er sich vielleicht erstmal so, ähm, anschauen darf, was du alles hast, dass das dann nicht eben dann noch mal in 'ner weiteren Version, äh äh, gekauft wird und er dann in seinem Zimmer 'n 'ne identische Box hat sozusagen.
Mhm. Absolut, absolut. Ja, e er ist schon über die Box hinaus, ne, also <chuckles> also das aber definitiv, ne, also das, äh, habe ich ihm auch jetzt auch schon 'n paar Mal angeboten, er hat auch hier schon rumgekramt, wie 'n Wahnsinniger, hat sich auch schon was rübergeholt. Aber da dem muss ich wirklich Einhalt gebieten, weil sonst wird das, d das wird zur Never Ending Story hier im Haus sonst ähm, ich danke dir aber auch fürs Zuhören und für den einen Tipp mit der Box tatsächlich, ähm, das werde ich heute noch weiter verfolgen. Das ist gut.
Mhm. Okay, okay. Ja, ja. Super, das freut mich, dass ich da 'ne kleine Inspiration geben konnte. Ganz viel Erfolg beim Ausmisten und, ähm, ja, alles Liebe.
<laughs> Danke dir. Dankeschön.